देखिए अ, जब भी बचपन की यादों के बारे में बात होती है ना, तो कहीं न कहीं अ, हमारे बचपन में कुछ खास अगर हो, तो वो हमेशा कार्टून शो या फिर मान लीजिए कोई टीवी शो हमेशा रहा है, जो हमारे बचपन का एक साथी है। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपके बचपन में आपकी सबसे खास पसंदीदा कार्टून या कोई टीवी शो, जो आपको बड़ा पसंद था, और आपके और आपका उसके साथ सबसे ज़्यादा जुड़ाव था, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो?
जी, ज़रूर अ, ह वैसे तो अगर मैं बोलूँ तो बचपन में अ, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ही देखा गया था कार्टून या टीवी शो की अगर मैं बात करूँ। अ, पहली बात अगर कार्टून की तो देखिए विश्वसनीय अ, विश्व में सब की प्रसिद्ध पसंद ही थी, वो है टॉम एंड जेरी। अ, लेकिन दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता था, वो था ओसवाल्ड। अ, जो कि एक हाँ जी, तो मेरा बहुत ज़्यादा ही पसंद था क्योंकि देखिए इतना अ, स्वीट जेस्चर्स जो उसकी फ्रेंड होती है डेज़ी और वो जो ऑक्टोपस था नीले कलर का, और उसकी जो मीठे मीठी आवाज़ थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ख़ासकर कि मैं उसे अ, देखने के लिए मतलब वो उत्साह होती थी। अ, उसकी फ्रेंड को भी साथ में वो डेज़ी को भी कि कैसे वो लोग जो सामाजिक में छोटे अ, ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। छोटे-छोटे जो अ, मतलब होते थे प्रा कठिनाई उसको कैसे वो लोग सॉल्व करते या फिर उनकी और भी कोई दोस्त होते हैं, तो उनके अ, कैसे उन्हें हिम्मत देते हैं या फिर अ, कैसे उन्हें विश्व अ, विश्वास दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और अपने अ, नेबर्स से कैसे बात करना मतलब जो ना, ये चीज़ें अ, दिखाई गई थी अ, मतलब उसमें जो भी एपिसोड्स होते थे, मुझे लगता था कि ना, कहीं न कहीं उस टाइम पे तो खैर मनोरंजन के तौर पे देखा गया था और उस समय अ, दिमाग भी नहीं मतलब दिमाग नहीं अ, इमेजिनेशन था। अगर अब बैठ कर अगर अ, रिपीट अगर कभी देखूँ, तो लगता है कि हाँ, ये ना कहीं न कहीं हमें समाज में रहने के लिए या फिर बड़े होकर किस तरीके से अ, पेश आना है लोगों से या फिर अपने आस-पास के लोगों के साथ वो मुझे अ, मतलब उससे समझ में आता है अ, इसको देख कर। और जो अ, उसका बैकड्रॉप था, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता था। कैसे अ, मतलब एनीमेशन था एनीमेटेड था अ, लेकिन अ, फिर भी अ, ऐसा लगता था कि वाक़ई में एक असली दुनिया है कहीं न कहीं। तो मुझे और सबसे ज़्यादा तो ख़ासकर कि वो डेज़ी के जो साइक्लिंग जो करती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कहीं न कहीं। अ, तो देखिए ना आप इमेजिनेशन ये जो अगर मैं बोलूँ तो ना, पूरे कार्टून्स ना बचपन के सब ही बेस्ट बेस्ट थे, आजकल के अगर दौर पे देखा जाए। अ, इमेजिनेशन जो था, वो टाइम पे दौ बच्चों का, वो उसका बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके कार्टून्स बनाए गए थे उस टाइम में। जी।
ओसवाल्ड। जी। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है! अ, आपने ज़िक्र किया टॉम एंड जेरी का, आपने ज़िक्र किया ओसवाल्ड का। तो अ, ब चलिए आ मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आप ओसवाल्ड की बहुत ज़्यादा फैन रही हैं। तो अ, अब ओसवाल्ड के बारे में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। अब चूँकि ओसवाल्ड आप देखते थे, वो अ, शो किस समय आता था? कौन से चैनल पे आता था? आप अ, उस समय अ, जब भी ओसवाल्ड आपको देखना रहता था, तो आपके अंदर की उत्सुकता कितनी ज़्यादा होती थी? आप अ, अ, अब आप अगर किसी काम में व्यस्थ रहती थीं, मान लीजिए पढ़ाई कर रही हैं, कहीं बाहर हैं, तो उसको देखने के लिए कितना समय आप निकाल पाती थीं? किस तरह से उसको मैनेज करती थीं? और उसमें अ, अगर किरदार की बात की जाए जैसे आपने कहा कि ओसवाल्ड है, डेज़ी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हेनरी भी था अ, अ उसमें <laughs> जो अ, रहता था उस अ, शो में तो अ, जैसे इस अलग-अलग रा तरीके के किरदार जो अ, रहते थे। आपको अ, किस तरह से फ़ैसिनेट करता था ये सारी चीज़ें और जैसा मैंने पूछा कि आप इसके लिए समय और आपका जो अ, उत्सुकता, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, जी। उम, देखिए मुझे अ, जितना पता है, ये शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ शनिवार और रविवार को ही आता था। उस समय देखिए एक तो हाफ़ डे होता था स्कूल को और अस नहीं, नहीं, संडे को ही आता था मोस्टली, अगर ऑसवाल्ड की अगर मैं बात करूँ। उतना अ, ठीक से याद नहीं है अ, समय का और पोगो में ही आता था शायद ऑस्वल्ड मुझे मेरे हिसाब से अ, और एक अगर मैं बोलूँ तो देखिए अ, मुझे सबसे ज़्यादा इस वजह से अच्छा लगता था, देखिए, खासकर कि जो ब्राइट कलर अ, था मतलब खासकर कि अनएक्सपेक्टेड ब्राइट कलर और देखिए, कितना कॉम्बिनेशन था एक फूल और एक ऑक्टोपस, दोनों दोस्त। हेनरी का तो ख़ैर मुझे ख़ैर वो तो ख़ैर एक है ही है। अ, लेकिन ये जो हो था मतलब म आ उस समय ना मतलब जैसे कि अगर कहूँ, इमेजिनेशन में तो हम सोच मतलब सोच आ जाती थी कि सहेलियों के साथ अगर मैं बोलूँ, तो ये था कि अगर फूल भी बात करती हैं अगर फूल भी बात करती तो इस देखो, किस तरीके से बात करती हैं मतलब <laughs> होता था। अ, तो देखिए अ, ये तो एक था संडे स्पेशल शो था। इसके साथ मेरे ख्याल से बॉब द बिल्डर भी आता था और एक अ, थोड़ा और एक भी आता था शायद अ, और एक क्या आता था? 3 चीज़ 4 चीज़ें आती थीं। स्पेशल संडे प प्रोग्राम रहता था। 4 चीज़ें इकट्ठा होकर आती थीं इसकी। तो रोज़ाना तो देखने को नहीं मिलता था लेकिन हाँ, ये अ, संडे और सैटरडे को डेफ़िनिट्ली मिल ही जाता था अ, कहीं न कहीं और मिस्टर बीन भी है अ, मिस्टर बीन मुझे का एनिमेटेड वाला अच्छा लगता था बा अ, बड़े ओ बड़े से ज़्यादा, खासकर कि अ, के पतले-पतले पैर, वो नाक किस तरीके से होती थी। अ, वो मुझे अ, उसमें अच्छा लगता है और हालाँकि और ऊपर से उसके डॉल भी कहीं न कहीं एनिमेटेड में ही अच्छी लगती थी कहीं न कहीं। अ, वो एक था और एक अगर दूसरा अगर मैं बोलूँ तो बॉब दा बिल्डर का मुझे या ज़्यादा एपिसोड्स याद नहीं हैं। लेकिन हाँ, बॉब दा बिल्डर का गाना एंथम भी होता था। अ, बॉब दा बिल्डर, हाँ, भई, हाँ करते रहेंगे सब एक साथ मिल के मतलब हा तोडी हुए मतलब वो एक कारपेंटर अ, कारपेंटर नहीं था मतलब एक मैके उसके पास इतने सारे टूल्स थे। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो मैकेनिक है या फिर बिल्डर है, क्या है, समझ में नहीं आता क्योंकि वो एक कभी 1 एपिसोड में वो ट्रेन बनाने के लिए खड़े हो जाता था। कभी 1 एपिसोड में वो एरोप्लेन बनाने खड़े हो जाता था, कभी घर बनाने खड़े हो जाता था। क्या मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन वो जिस तरीके से उसके साथ जो दोस्त थे, टूल्स क हमेशा जो टूल्स उसकी जेब में हमेशा पड़ी रहती थी। तो वो टूल्स के ज़रिये कैसे वो समाज में जो भी अह दिक्कतें आ रही हैं, उसको कैसे टूल्स करता था, वो एक और एक था नॉडी, हाँ, आ गया नॉडी। वो भी एक एरोप्लेन से वो जो होता था, वो भी कहीं न कहीं क अ, दौड़ता था। हाँ, और एक मुझे अगर मैं बोलूँ तो, तो था फ्लिंटस्टन अ, जिसमें देखिए परिवार देखिए पूरी अ, स्टोन एज के उसमें था मतलब लेकिन उन वो लोग पहनते थे टड मतलब क्या चर्बियों जैसी ड्रेस पहनते थे, जानवरों की चर्बियों की ड्रेसेज़। लेकिन उस उन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन भी मोबाइल नहीं, कि टेलीफ़ोन भी होता था और उनकी जो गाड़ियों भी होती थी, वो बहुत ही मतलब अलग ही किस्म की होती थी। वो भी देखने का बहुत ही अलग ही उत्साह होता था मतलब किस तरीके से वो जंगल में रह के इस तरीके की चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं बोलकर जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी।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 अच्छा। <laughs> जी। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। आपने तो अ, मतलब ब बहुत सारे कार्टून शोज़ के बारे में बता दिया और ये समझ में आता है कि आपका जो रविवार था, वो पूरी तरह से ये सारे कार्टून्स को देखने में बीत जाता था। अ, अ, रही बात जैसे आपने ज़िक्र किया बॉब दी बिल्डर की, तो अ, ओ ओ जैसे आपने कहा कि हाँ, वो एक बिल्डर था अगर मैं अ, सही हूँ तो। वो एक बिल्डर था और तरह-तरह की चीज़ों को बनाता था और उसके जो जितने भी दोस्त थे, दोस्त मतलब अगर मान लीजिए अ, कोई डम्पर है, तो वो उससे बात करता था। अ, जो रोड रोलर है, वो भी उससे बात करता था। वो सारी मशीन्स हैं जो उसके साथ ही रहती थी और अ, उसको मदद करती थी। कोई भी काम को अ, पूरा करने में। अ, और अ, रही बात आपने नॉडी की भी की तो अ, नॉडी भी काफ़ी अ, अनोखा-सा एक किरदार था अ, जो हवाई जहाज़ में उड़ते हुए आता था गाँव में, लोगों की परेशानियों को दूर करता था। तो ख़ैर काफ़ी, काफ़ी मज़ेदार है अ, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। <clicks tongue> तो अ, ब अ, चूँकि बात कर रहे हैं एक फ़ेवरेट कार्टून या टीवी शो के बारे में <clicks tongue> अह, अ, ये अ, ज जब आप ये सब कार्टून्स देखती थीं और मान लीजिए अगले दिन जब आप स्कूल में जाती थीं, दोस्तों के बीच में इसका कितना उत्साह रहता था? आप लोग डि बातचीत करते थे इसके बारे में या कुछ ऐसा होता था कभी आपने परिकल्पना की कि कभी आप ऑस्वाल्ड के जैसे कुछ करेंगे या नॉडी के जैसा कुछ करेंगे? अ, दोस्तों के बीच में बचपन में होती है ना बचकाना हरकतें? ए ऐसी कुछ यादें हैं आपके जो अ, जुड़े हुए जो आप साझा करना चाहें?
हुँ। हुँ। हुँ, जी, जी। हुँ। हुँ। हाँ। हाँ मतलब अ, टॉम एंड जेरी और अ, इसमें मिस्टर बीन का लेकर होता था। लेकिन जैसे ही डिज्नी ने कदम रखा था डिज्नी के जो शोज़ आ गए थे अपने हाई स्कूल म्यूज़िकल और सेलिना गो सेलिना गोमेज़ का और एक था और एक कोडी अ, जो कोड एंड ज़ैक का भी और जो आया था। कहीं मैंने ज़्यादा नहीं देखें थे लेकिन हाँ, उसकी बहुत ज़्यादा ही चर्चे होने लगे थे। देखिए होता है ना कभी-कभी स्कूल्स में जब एक उम्र की थोड़ी उम्र बढ़ती है तो लोगों को अ, मतलब हा वॉनाबी बनना चाहते हैं तो वो लोग थोड़ा-सा हाँ, अंग्रेज़ी कार्ट किरदार है उनको देखकर वो करेंगे। अ, वो ही अधिक होता था लेकिन मोस्टली लेकिन अगर मैं और एक टीवी शो जो था स बहुत अधिक से अधिक मैं शेयर करती थी बचपन में वो था नच बलिए। अ, मेरा पसंदीदा शो था। अ, देखिए मेरे एक तो बहुत सारे टीवी के किरदार और पसंदीदा टीवी के किरदार पार्टिसिपेट करते थे और एक उसमें कुछ भी अ, मतलब आजकल कैसे मेलोड्रामा चलता है वो ड्रामा बिल्कुल नहीं था। मतलब हाँ, राखी सावंत करती थी लेकिन फ़िर भी मतलब देखने लायक था और उत्साह था और किस तरीके से हम अ, सारे दोस्त बोल लेते थे कि हाँ ये वीक में इस जोड़ी को हम डालेंगे वोट। ह मतलब टेलीफ़ोन से डालना बहुत आसान था उस समय अगर बोला देखा जाए तो। तो हाँ, वो भी एक ख़ासक ये शो था मनपसंदीदा ख़ास कर के अभी भी याद आता है। अ, लेकिन हाँ बोलती हूँ कि अच्छा हुआ उसके सीज़न्स और नहीं है 3 के बाद नहीं तो उसका भी कचरा हो जाता। वो आइकॉनिक शो अगर मैं बोलूँ तो हाँ आइकॉनिक शो ही है कहीं न कहीं। <chuckles> जी।
<laughs> जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। <laughs> जी। हुँ। बहुत-बहुत सही कहा आपने। मतलब अ, ब अ, शोज़ का तो भंडार है आपके पास जैसा समझ में आ रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद थी। और अ, काफ़ी अच्छी बात कही आपने नच बलिए के बारे में बात किया। अ, वो आपका एक पसंदीदा शो रहा जहाँ पर अलग-अलग मान लीजिए कि जो अ, अ, मतलब ख़ासकर टीवी के जो सेलिब्रिटी रहे हैं वो अ, कहीं न कहीं आते थे अपने पार्टनर के साथ डांस करते थे परफ़ॉर्म करते थे। देखने में भी मज़ा आता था। अच्छी बात है। अ, अ, लेकिन अ, अगर मान लीजिए अगर फ़िर से हम कार्टून के बारे में आए क्योंकि वो बचपन की सबसे ख़ास अ, याद है अ, हम सबके जीवन में। क्योंकि आपने एक चीज़ के बारे में ज़िक्र की कि अ, इतनी ज़्यादा कलरफुल चीज़ें होती हैं ना अ, रंग-बिरंगे चीज़ें जिसको देखने के अ अ, समय में ना ऐसा लगता है कि उस दुनिया में खो गए। अ, काफ़ी अच्छा लगता था। तो अ, मुझे ये बताइए कि उस समय तो जैसे आपने कुछ शोज़ के नाम लिए जो आप देखते थे। कार्टून्स की अगर मैं बात करूँ ख़ासकर। जैसे टॉम एंड जेरी हो गया, ओस्वाल्ड हो गया, बॉब द बिल्डर हो गया, इस तरह के शोज़। अब तो देखिए अगर मैं कहूँ कि कुछ गिने चुने विकल्प थे अ अ, उस समय, है ना? कि कुछ आप मतलब आपके पास अ, कि अगर कार्टून्स भी देखने हैं तो गिने चुने कार्टून्स रहते थे जो आप देखते थे, जो आपको पसंद होते थे। लेकिन आज के समय में अगर देखें ना बच्चों के पास अनगिनत विकल्प हैं, अनगिनत ऑप्शंस हैं। अगर अ, कहीं भी कोई भी अ, आप मतलब ऑनलाइन अ, ऑप्शंस वो लोग खोल लें, यूट्यूब खोल लें, तो उनके पास कार्टून्स की कमी नहीं है। आपको क्या लगता है उस पुराने समय में वो जो कार्टून्स हुआ करती थी और आज के समय की जो कार्टून्स है उसमें क्या अंतर है? और अगर वो पुराने कार्टून्स अगर आज के बच्चे देख पाते तो उनके अंदर क्या प्रभाव पड़ता? आपका क्या नज़रिया है इसमें?
हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। उ अ, जी देखिए अगर मैं बोलूँ तो देखिए क्वालिटी ह जो था क्वालिटी और इमेजिनेशन उसमें बहुत फ़र्क दिखता है। अ, अगर आजकल के बच्चों की अगर बात करूँ, देखिए आजकल के बच्चे इतने एक्टिव और लॉजिकल हैं, मतलब अगर उनको हम वो टस कार्टून दिखाना, ऐसा भी होता है क्या? ये क्या? बोल के ऐसे बातें करते हैं। मतलब बच्चे अगर ह या हमारे घर में ही है। अ, नीस एंड नेफ्यूज़ अगर उनको दिखाओ तो वो बोलते हैं उनको अपनी पसंद के ट कार्टून की होता है। खैर अपनी अपनी पीढ़ी की बात है। अ, कहा ना जाता हमारे लिए वही आइकॉनिक शोज़ है कहीं न कहीं देखा जाए तो। अ, या कार्टून्स है अगर में देखा जाए तो। अ, लेकिन उसमें क्या है हमेशा ये होता था ना कि अ, मतलब कैसे स मतलब एक अ, चाहे आप फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली हो औ मिलकर कैसे इकट्ठा समाज में सोसाइटी की कैसी हेल्प कर सकते हैं या फिर छोटी छोटी अ, चीज़ें जो हमारी क्री रचनात्मक को कहीं न कहीं थोड़ा उत उत्साह मतलब बढ़ाती थी। ये सब चीज़ें दिखाई जाती थी। एक और एक था Art Attack Show ये तो खैर मैं तो बोलूँ तो बहुत से लोग जिनको पेंटिंग करना आता था वो Pogo के लिए तो पिच इसके सामने बैठ जाते थे। Art Attack के लिए तो। <yawns> अ, हुँ। आजकल तो नहीं दिखता है वो सब चीज़ें। अ, खैर अ, हाँ क्वांटिटी है आज क्वालिटी नहीं है। पहले क्वालिटी थी क्वांटिटी फिर भी मैं ना मानना कि पहले भी अच्छे ही आते थे यार। कौ Pokemon आता था, Beyblade आता था। और क्या आता था वो एक और एक था ना Scooby Dooby वो बोल के Scooby Dooby का भी आता था और एक ये सब Richie Rich था। Richie Rich तो खैर देखे वा उसको तो देखिए बहुत से लोग तो मतलब होते थे कि काश हमारी भी ऐसा मतलब पैसे वाले होते। हेलीकॉप्टर से उतरना, इतना मतलब हर चीज़ में डॉलर सिंबल का एक ग्राउंड रहना, घर भी डॉलर सिंबल कैसे ह हर चीज़ कैसी होती थी उसमें वो कहीं न कहीं वो भी बहुत से लोगों की हित इच्छा भी थी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो। फिर Ben 10 हो गया, Ben 10 से तो बहुत से लोग क्रेज़ थे कि हाँ हमारी वॉच भी हो। और बहुत चला भी था शायद उस समय। जी।
<chuckles> अच्छा।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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी काफ़ी अ, म अच्छी बात कही है आपने कि अ, ब कहीं न कहीं अ अ, समय-समय की बात है जब चीज़ें बदलती रहती हैं, लोगों के अ, बच्चों के जो अ, मान लीजिए जो अ, चिंताएँ हैं या उनकी सोचने की जो अ, क्षमता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें पसंद करते हैं। अगर देखा जाए तो। अ, अपने कल्पना की दुनिया में जाना उतना ज़्यादा खास उम, अ, मतलब पसंद नहीं करते। जैसा आपने कहा कि कहीं न कहीं उनको चीज़ें में लॉजिक ढूँढने की कोशिश करते हैं की ऐसा क्यों है? ऐसा थोड़ी हो सकता है? तो बात सही है। तो समय-समय की बात है। तो अ, काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपने जिस तरह से अ, है ना? आपने इस कार्टून या टीवी शो के बारे में बताया, आपकी जितनी पसंदीदा चीज़ें थी। अ, और ब जिस तरह से आपने अपनी विचारधारा इसमें प्रकट किया आज के समाज के लिए, आज के समय के बच्चों के लिए, अ, जो या उनमें जो फ़र्क है इसके बारे में बताया। काफ़ी अच्छा रहा। अ, मैं उम्मीद यही करूँगा कि आपसे दोबारा मुलाकात हो और ऐसे ही किसी नए विषय पे हमारी बातचीत हो। जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। जी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 जी।